Entendi. E até para eu poder saber, né, como ajudar melhor, eu vou procurar fazer algumas perguntas para poder entender o contexto, né, saber, realmente, como o grau da situação. E, hum, e a 1ª pergunta que eu já gostaria de fazer é a seguinte, assim: Quais são, assim, os padrões que você percebe que você já segue, assim, né, da da sua família e que você geralmente acaba ali repetindo? tem alguns, assim, pontuais que você poderia dividir?
Uhum. Sim, tem sim, eu vou te contar para você entender. Por exemplo, lá na minha casa, a gente era obrigada a comer o que tinha na panela, sabe. <chuckles> Sabe, assim, a gente não podia perguntar: "Ô mãe, que que tem para comer?" Isso na minha casa não existia. Porque, assim, aquilo que a minha mãe preparava era aquilo que a gente sentava para comer e a gente tinha um padrão, assim, a gente não tinha uma mesa na cozinha então, geralmente, assim aliás, a gente tinha, só que a gente não usava para se alimentar. A gente apoiava as coisas, tudo, mas, assim, a gente tinha esse padrão de fazer o nosso pratinho ali, ir para sala, sentar ali no sofá e comer na frente da TV. Então esse era o padrão, <chuckles> eh, <chuckles> esse era o padrão que tinha lá em casa. E aí, minha mãe era assim também, sabe, podia ser algo que a gente não gostasse, a gente era obrigada a comer tudo.
Conta. <chuckles> <chuckles> Sim. Aham. Sim. Aham. A sala. Fami família toda reunida, ali. <chuckles> Sim. Sim.
E a e eu vejo, assim, que eu repito esse padrão aqui em casa, eu me incomodo muito quando meus filhos deixam comida no prato ou quando eles ficam perguntando assim: "Ai, mãe que que tem para comer?" Aí eu falo: "Ai, não sei, tem macarrão". "Ah, hoje eu não quero comer macarrão." Nossa eu fico em uma raiva porque eu fico pensando assim: "Você vai comer aquilo que tem, aqui não é restaurante." <chuckles>
Uhum. <chuckles> "Vai comer o que tem." <laughs> Aham. Mas, geralmente, é isso que acontece ou você vai lá e faz outra coisa? <chuckles>
E eu Hum. Olha, eu vou falar para você, às vezes, eu acabo fazendo outra coisa porque eu fico pensando: "Eles têm que comer alguma coisa." Não, eu não gosto também, assim, de pensar que eles estão indo comer com indo dormir com fome, principalmente, quando é de noite. <clicks tongue> Quando é na hora do almoço, eu ainda falo assim: "Ai, então vocês se viram, abre a geladeira, se viram e encontra aí que vocês querem comer que eu não vou fazer outra coisa não."
Sim. Sim. Ah, porque se realmente Aham. Uhum.